Ồ, bạn ơi! Ờ, mình rất là tò mò nha. Đấy là không biết là trong cuộc sống ấy, thì đã bao giờ bạn trải qua cái cảm giác là, kiểu, kiệt sức và mất định hướng ở trong cuộc sống hay là trong công việc hay là trong cái mối quan hệ với những người xung quanh chưa?
Ờ! Có nha bạn nha. Ờm, có một cái thời điểm mà mình cảm thấy mình rất là bị kiệt sức ở trong công việc luôn, và dường như là mình, à, không không thể nào ăn được luôn, bởi vì quá kiệt sức rồi.
À, thế à? Ồ! Ồ, thế thì rõ ràng đấy là cái sự kiệt sức đấy nó cũng ảnh hưởng rất là tiêu cực lên cuộc sống của bạn đó chứ? Bởi vì nó rõ ràng là một cái sự kiệt sức trong công việc, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến các cái hoạt động sinh hoạt bình thường của bạn. Thế thì bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn với mình được không? Đấy là hồi đấy thì lý do tại sao mà bạn lại cảm thấy là bị kiệt sức trong công việc như vậy nhỉ?
Ừm. Đúng rồi. Ờ, giống như là hồi đó là cái công việc của mình nó rất là nhiều luôn, kiểu rất là bận rộn, và dường như là không có thời gian để mà ăn luôn. Ờm, và khi mà, giống như là, làm nhiều quá qua cái thời gian ăn trưa á, hoặc hoặc là ăn tối, cái mình cũng hông muốn ăn nữa luôn.
Ừm. Ờ! À! Thế thì đấy chính là cái lý do tại sao mà bạn bỏ bữa, đúng không? Đấy là bạn dành quá là nhiều thời gian trong cái công việc. Bởi vì là cái khối lượng công việc thì là nó, ờ, nó nó nó kinh khủng như thế. Thì bạn làm thế nào để bạn lúc đấy nhận ra là bạn đang rơi vào một cái tình trạng kiệt sức và một cái tình trạng đáng báo động, ờ, nhỉ? Ừm, dựa trên cái việc là bạn bỏ bữa thôi hay là có xuất hiện những cái dấu hiệu nào khác không?
Ừm. Ờ, thực ra thì nó cũng có một vài dấu hiệu và làm cảm thấy là mình bị kiệt sức á. Giống như là, ờ, một phần là mình ăn không được nè, rồi mình ngủ cũng không được ngon nữa và dường như, ờ, mỗi buổi sáng đi làm mình cảm thấy rất là mệt mỏi và áp lực luôn.
Ờ. Ừ. Ồ! Ồ! Thế à? Ừm, khi mà bạn nói là bạn, kiểu, ngủ không ngon ấy, thì ở đây đấy là bạn khó đi vào giấc ngủ, hay là khi mà ngủ thì là bạn, kiểu, bị chập chờn xong rồi hay tỉnh dậy giữa đêm?
Ừm, thường là hay bị tỉnh dậy giữa đêm á. Bởi vì, giống như là, mình làm việc với khách hàng là ở nước ngoài, cho nên là cái múi giờ nó cũng khác, cho nên đôi khi là mình, ờ, hay chập chờn dậy để kiểm tra email rồi, à, tin nhắn của khách hàng đó, kiểu vậy.
À. À! <laughs> Ừm, mình hiểu. Ờ, đó, thì bởi vì là cái cái cái múi giờ làm việc của bạn ấy nó cũng, gọi là, không có được ổn định cho lắm, đúng không? Thế nên là trong cái quá trình mà đi ngủ thì bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái áp lực công việc, ờ, bạn cảm thấy là bạn không thể ngủ yên được mà bạn phải dậy để bạn kiểm tra xem là có cái email nào mới không, có vấn đề gì mới mà phải xử lý không, đúng không? Ờ, ờ, thế thì bạn có cảm giác là, kiểu, thời gian đấy thì là thậm chí là còn bị khó đi vào giấc ngủ không? Vì nếu mà trong trường hợp là bạn thường xuyên bạn phải dùng máy tính như thế ấy, thì cũng cái ánh sáng xanh từ máy tính chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đi vào giấc ngủ của bạn, đúng không bạn?
Đúng rồi. Ừm. Chính xác. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ảnh hưởng rất là nhiều luôn á bạn.
Ừm. Ồ! Thế à? Thế thì còn đó là về cái mặt gọi là những cái dấu hiệu từ cái việc là sinh hoạt đi, ờ, còn cái dấu hiệu về mặt cảm xúc thì sao? Bạn có nói là bạn cảm thấy là rất là mệt mỏi, và thậm chí nó xuất hiện cái gi cảm giác là sợ hãi khi mà phải đi làm mỗi ngày, đúng không bạn?
Ừm. Đúng rồi. Ví dụ như khi buổi sáng mà đi làm đi thì mình cảm thấy rất là áp lực luôn, bởi vì khi mà vô á, mở máy tính lên là rất là nhiều email luôn và cần phải trả đúng rồi, và mình mình cảm giác như là bị, ờ, ờ, bị quá tải á.
Ờ. Ờ, quá trời việc luôn. Ồ. Vậy thì những cái dấu hiệu đấy ấy, ờm, thì nó có kéo dài không? Và bạn bạn cảm thấy là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ở thời điểm đó như thế nào? Nó có ảnh hưởng đến chất lượng công việc, rồi tiến độ công việc, rồi những cái mối quan hệ của bạn với những người xung quanh không?
Ừm. Ờ, thì cái cái thời điểm đó kéo dài cũng gần 1 năm á nha. Và dường như cái cũng ảnh hưởng những cái mối quan hệ xung quanh của mình nữa. Giống như là, kiểu là, ờ, mình đi làm về là cũng đã trễ rồi, cũng 8 giờ, 9 giờ rồi, rồi sau đó là mình vẫn, ơ, tiếp tục làm việc. Giống như là mình không có thời gian để dành cho bản thân cũng như là dành cho gia đình luôn, kiểu vậy.
Wow! Ừm. Ồ. Ồ, thế thì, ờ, khi mà bạn không có thời gian với cả gia đình như vậy ấy, không có thời gian để, gọi là, dành cho người thân, rồi bạn bè rồi hay thậm chí là chính bản thân bạn, thì những cái người xung quanh của bạn họ có phản ứng lại gì không? Họ có tỏ ra lo lắng hay là tỏ ra bất mãn đấy là lý do tại sao mà bạn lại tập trung quá nhiều thời gian vào công việc như thế không?
Ừm. Thật ra thì mọi người cũng rất là, ờ, hiểu và thông cảm, ờ, nhưng mà cũng cảm giác rất là lo lắng. Bởi vì, giống như là, mình hông có ăn, ơ, ăn uống ổn định nè, rồi sức khỏe nó cũng đi xuống, rồi mình cũng xuống cân rất là nhiều.
À, may ha. Ồ. Ồ, thế à. Thế thì rõ ràng đấy là những cái dấu hiệu nó trở nên rất là nghiêm trọng, đúng không? Đấy là bạn còn bị tụt cân nữa. Và nếu mà trong trường hợp đấy là bỏ bữa lâu một thời gian dài thì có khi là còn dễ phát sinh những cái bệnh mà nó liên quan đến dạ dày nữa đó. Ừ, thì thật sự là cũng cũng là một cái tình trạng mà rất là nghiêm trọng. Thì cái thời điểm đó bạn có từng thử những cái cách gì để có thể, gọi là, giảm bớt những cái triệu chứng của bạn khi mà bạn nhận ra mình bị kiệt sức như vậy không?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, có nha. Thì nền trong cái thời điểm đó nha là mình, ờ, có mua sữa về uống, ờ, kiểu như là, nể cho mình tăng cân lên rồi cũng mới dễ ngủ vào buổi tối nè. Ờ, ừm, rồi sau đó là mình cũng, ơ, kiểu như là, đi tập thể dục để cho cái tinh thần nó cũng thoải mái hơn xíu.
À. Wow! Ồ, cũng là những cái cách mà rất là hay, đấy là uống những cái thực phẩm bổ sung vào thì nói chung là cũng sẽ bổ sung những cái vi chất cho cơ thể, đúng không? Thì nếu mà thỉnh thoảng bạn có, gọi là, bị bỏ lỡ bữa ăn hay là ăn muộn một chút thì nó cũng sẽ bổ sung lại một phần nào đó những cái chất dinh dưỡng cho bạn. Ờ, thì ừm, sau khi mà bạn sử dụng những cái sản phẩm đó một thời gian thì bạn cảm thấy là nó có tác dụng nhiều không hay là nó nó vẫn không thể nào mà nó hoàn toàn là nó chữa trị hết được những cái triệu chứng của việc kiệt sức từ bạn?
Ừm. Chính xác, ừm. Ừm, thật ra thì khi mà mình dùng một thời gian á, mình thấy nó cũng, ơ, cải thiện, ờ, một chút. Ờ, nhưng mà bởi vì công việc nó cũng quá nhiều á, cho nên là, ờ, nó cũng chỉ cải thiện mà được một một thiều thời gian thôi chứ cũng không có giúp mình, ờ, đ kiểu, giống như là, vực dậy.
À. Ồ! Ồ, vậy thì là những cái biện pháp đấy thì thực ra là nó sẽ chỉ, gọi là, một cái biện pháp chữa cháy nhất thời thôi, đúng không? Chứ không thể nào mà giải quyết được cái gốc rễ của vấn đề, đấy là cái công việc của bạn thì nó quá là nhiều và nó quá là áp lực. Ừm. Nhưng mà thực ra thì là cái việc mà bạn bạn đi tập thể dục ấy, thì bạn cảm thấy là nó có nhiều cái tác động tích cực hơn không? Bởi vì là, à, khi mà con người vận động ấy thì họ cũng sẽ tiết ra những cái ơ, những cái hoóc-môn hạnh phúc này, với cả một phần đấy là khi mà đi ra ngoài và vận động thì bạn cũng sẽ, ừm, có một chút nào đó là quên đi công việc và có thể thoát khỏi những cái áp lực của công việc á.
Đúng rồi. Ừm. Ờ, có nha. Ví dụ khi mà mình đi, ơ, tập thể dục như vậy á thì mình cảm giác như là, ờm, kiểu như là, cơ thể mình nó cũng, ơ, ờ, khỏe lên một xíu nè. Rồi, à, kiểu như là, ờ, cái cảm giác mà bị, ờm, bị kiệt sức á, nó cũng giảm đi rất là nhiều luôn. Ờ, cho nên mình thấy là nó cũng rất là hiệu quả ở trong cái thời điểm đó.
Ồ. Ồ. Ừm, ừm. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái nguyên nhân lớn nhất với cả cái vấn đề gốc rễ nhất thì nó vẫn là cái khối lượng công việc của bạn, đúng không? Thế thì ừ, sau đấy thì bạn đã đã làm gì để có thể cải thiện cái tình trạng đấy hay là đến tận bây giờ là cái công việc của bạn nó vẫn nhiều như thế và nó vẫn áp lực như thế?
Đúng rồi. Ừm, thật ra thì sau đó thì mình có nói chuyện với sếp của mình, ờ, để mà giảm tải cái cái lượng công việc xuống. Ờ, bởi vì nếu như mà mình hông cân bằng giữa cái công việc và cái đời sống á, thì cái công việc của mình nó cũng không có hiệu quả lắm.
Ờ. Ừm. Ồ, chính xác nha, chính xác nha! Đấy là nếu mà trong trường hợp là cái sức khỏe của bạn, rồi cái đời sống của bạn bị ảnh hưởng thì làm sao mà bạn có thể đảm bảo cái chất lượng công việc được, đúng không? Thế rồi xong rồi sếp của bạn phản ứng ra sao và sếp của bạn có điều chỉnh lại cái khối lượng công việc mà sếp giao cho bạn không?
Đúng rồi. Ừm, thì khi mà mình chia sẻ với sếp của mình á, thì sếp mình cũng rất là hiểu luôn, ờ, và sau đó cũng giảm cái cái lượng công việc xuống và cũng, ơ, phân, ờ, thêm người để mà phụ giúp mình ở trong cái công việc.
Ồ! Ừm, thế là cũng rất là may mắn đấy. Bởi vì sếp của bạn cũng là một cái người mà khá là tâm lý và khá là dễ tính trước những cái, a, gọi là, ờ, bày tỏ của nhân viên, đúng không? Ờ, khi mà bạn bày tỏ ấy, thì trước khi mà bạn nói chuyện với sếp bạn và nhận được một cái kết quả tốt như thế thì bạn có cảm giác là lo lắng hay là có cảm giác là e ngại phải khi mà phải nói ra cái vấn đề của mình như thế không?
Đúng rồi. Có nha, giống như, kiểu là, mình cũng rất là sợ sệt nè, kiểu như là, hông biết là mình nói ra thì nó có bị gì hông? Sếp mình có, ờ, nghĩ gì hông? Hay là, ờ, kiểu là, cắt hết công việc của mình hông? Kiểu, giống vậy. Cũng rất là sợ hãi luôn.
À. Ờ. Ờ, ờ. Ờ, công nhận, đấy là đứng trước một cái, ơ, việc như thế thì chắc là ai cũng sẽ rơi vào cái tâm trạng là lo ngại rồi sợ hãi các thứ thôi. Thì lúc đấy là làm thế nào để bạn có thể lấy hết can đảm và bạn chia sẻ với sếp bạn? Và sau đấy là lại nhận được một cái gọi là, phản hồi tích cực như thế nhỉ.
Ừm. Thì, ờ, sau một hồi thì mình suy nghĩ là, ừm, công việc thì lúc nào nó cũng nhiều như vậy, à, mà sức khỏe của mình thì cần phải đảm bảo để mà giải quyết những cái công việc như vậy á, cho nên là mình quyết định là phải đến gặp và nói với sếp mình, để mà cũng như là chia sẻ cái cái lòng của mình, ờ, đối với công việc cũng như công ty.
Ờ. Ừm. Ờ, cũng rất là đúng ha. Đến lúc đấy thì nó không còn là cái việc, đấy là, có dám nói hay không nữa rồi, mà bắt buộc là phải nói ra, đúng không? Bởi vì nếu mà duy trì cái tình trạng đấy lâu dài thì bạn cũng không thể nào mà bạn trụ được. Ờ, thế thì, bạn nghĩ sao về cái việc, đấy là rất là nhiều nơi ấy, cái văn hóa công sở cái bối cảnh văn hóa ở Việt Nam mình, đấy là rất là ngại mất lòng này, ngại nói lên hay là ngại chia sẻ những cái cảm xúc, cái cại cái việc đấy là bản thân đang bị kiệt sức ấy, thì bạn nghĩ sao, mọi người có nên như vậy không?
Đúng rồi. Ừm. Ừ, ừm. Ừm. Đối với mình thì mình nghĩ là, ờm, mọi người cũng nên chia sẻ cái góc nhìn của mình, ờ, đối với cái người lãnh đạo, ờ, bởi vì nếu như mà sức khỏe của mình hông đảm bảo á, thì công việc nó cũng sẽ không đảm bảo và cũng hông hiệu quả luôn. Cho nên á là nếu như mà mình mình cần phải dũng cảm để mà chia sẻ, để cho cả hai cũng hiểu nhau hơn và chia sẻ cái gánh nặng cho nhau á.
Ờ. Ừm, chính xác. À! Đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì nếu mà cứ nể người ta mãi xong rồi cứ giữ những cái cảm xúc với cả cái tình trạng kiệt sức như vậy ở trong lòng thì sớm muộn gì cũng không thể trụ được, đúng không? Và cái công việc cũng không thể hoàn thành được nữa. Ừm, thế thì ờ, ừm, thế thì ở thời điểm hiện tại ấy, thì là cái tình trạng của bạn nó có được cải thiện nhiều không, sau khi mà cái khối lượng công việc của bạn đã được sếp của bạn điều chỉnh lại như vậy?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thì hiện tại là cái khối lượng công việc của mình á, nó cũng, ờ, ổn định rồi và nó cũng không có nhiều hơn trước nữa. Cho nên là cái sức khỏe tinh thần của mình á nó cũng khá là ổn định trong thời điểm hiện tại nha.
À! Ồ, thế à? Thế thì bạn đánh giá là nó có những cái thay đổi tích cực nào nhỉ? Về cái tình trạng của bạn hồi xưa so với cả cái thời điểm bây giờ ấy. Bạn có thể kể cho mình một vài cái chi tiết được không?
Ừm. Thì mình thấy là hiện tại á, thì, ờ, cái việc ăn uống của mình nó cũng, ờ, đã rất là ổn so với trước rồi. Rồi cái việc ngủ nghỉ của mình nó cũng rất là đẹp được đảm bảo luôn, ờ. Và dường như là bây giờ mỗi ngày mà đến chỗ làm á mình cảm thấy rất là vui và phấn khởi, không có còn bị áp lực như trước nữa. <chuckles>
À! <laughs> Ừm. Trộm vía, trộm vía ha? Đấy là may đấy là cái vấn đề nó cũng đã được giải quyết kịp thời và nó cũng đã được giải quyết một cách khá là đơn giản đó. Thế thì ngoài cái việc đấy là giảm thải giảm tải bớt đi những cái gánh nặng về công việc của bạn đi, thì những cái vấn đề về sinh hoạt của bạn ấy, ví dụ như cái việc là ăn này, ngủ này, thì bạn có làm cái gì khác nữa để, gọi là, có thể cải thiện những cái tình trạng đó không?
Ừm. Ờ, thì bên cạnh đó thì mình cũng dành thời gian để, ờ, đi tập thể dục nhiều hơn, rồi đi gặp, ờ, bạn bè nhiều hơn, để giống như là mình cũng, ơ, có thể chia sẻ rồi cũng có cái thời gian cho bản thân mình á.
Ồ. Ờ, rất là hay, rất là hay. Thế thì rõ ràng đấy là cái việc mà giảm tải cái khối lượng công việc nó đã cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bạn rất là nhiều, đúng không? Ừ, thế thì đối với cả những cái người mà họ cũng đang bắt đầu cảm thấy là rơi vào cái tình trạng kiệt sức trong công việc và trong cuộc sống ấy, thì bạn có cái lời khuyên nào không? Làm cách nào để mà họ có thể nhận biết được những cái dấu hiệu là họ đang bị kiệt sức sớm để có thể điều chỉnh lại được cái tình hình nhỉ?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, thì, ờ, mình nghĩ là các bạn cần phải, giống như là, ờ, hiểu rõ về cái cơ thể của mình nè, ờ, cũng như là biết là nó đang ở trong cái tình trạng nào. Nếu như mà cảm thấy quá là mệt mỏi và dường như là, ờ, không muốn ăn nè, hay là, ờ, ngủ không được, hay là, ờ, cũng, kiểu như là, không muốn tiếp xúc với, ơ, những người xung quanh á, thì đó là những cái dấu hiệu mà các bạn cần phải lưu ý.
À. Ồ. Ừm. Ồ, rất là hay, đấy là phải hiểu cơ thể và phải chăm chú quan sát cơ thể, đúng không? Chăm chú quan sát cái tình trạng tâm lý nữa, để có thể đảm bảo là nhận ra được những cái dấu hiệu đó sớm nhất có thể. Thì cũng cũng rất là hay. Thế thì không biết là bạn nghĩ sao về cái việc đấy là hiện tại có rất là nhiều người ấy, họ bị kiệt sức đến cái mức độ mà trong những cái thời gian rảnh, họ cũng không thể làm được cái gì, mà họ có thể là chỉ tập trung vào công việc, hoặc là họ sẽ chỉ dùng cái thời gian rảnh của họ để họ nằm một chỗ thôi?
Đúng rồi. Ừm, thì, ờ, nếu mà như vậy á, thì các bạn cần phải giống như là, ờm, cho mình một cái cái thời gian để mà mình có thể là hồi phục lại cái sức khỏe của mình nè. Rồi, ờm, ờ, kiểu như là có thể nghe nhạc nè, hay là đọc sách, hay là chơi một cái cái môn gì đó mà các bạn yêu thích á, để cho các bạn cũng, ơ, giống như là, ừm, cảm thấy là thư giãn hơn, để mà không có bị, ừm, kiệt sức.
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Ờ, cũng rất là hay ha. Tức là cũng có thể là làm những cái hoạt động mà nó rất là đơn giản thôi, không có cái gì mà nó phải phức tạp cao siêu cả, để thư giãn và lấy lại năng lực một phần nào đó, đúng không bạn? Ừm, thế thì, ừ, theo bạn ấy, thì là cái môi trường công sở này, cái môi trường làm việc này, ở thời điểm hiện tại thì có nên coi trọng cái sức khỏe tâm lý và cái trạng thái sức khỏe của nhân viên không? Để đảm bảo là những cái nhân viên trong quá trình làm việc không có bị kiệt sức á.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình thấy cái này là cần thiết nha bạn. Bởi vì cái cái đời sống về tinh thần á, nó rất là quan trọng. Nếu như mà tinh thần không có, ờm, vui, không có ổn định á, thì công việc cũng không có hiệu quả. Cho nên là cái này cần phải được xem trọng ở nơi, ư, công sở nha.
Ờ. Ừ, chính xác ha. <laughs> Ừm, đúng rồi, không thể nào mà cứ chỉ tập trung vào cái kết quả công việc mà không để ý đến cái trạng thái của nhân viên, đúng không? Thế thì bạn nghĩ là các công ty có thể là tổ chức những cái hoạt động gì, hay là có thể làm những cái gì để có thể hỗ trợ cho nhân viên một phần nào đó hạn chế cái việc mà họ bị kiệt sức trong công việc nhỉ?
Đúng rồi. Ừm! À, thì mình thấy á, ờm, công ty thường sẽ có những cái buổi, giống như là, đi chơi với nhau, ờm, cho nhân viên cũng có cái thời gian để, giống như là, nghỉ ngơi rồi thư giãn, rồi cũng gắn kết cái tình, ờ, ờm, anh chị em ở trong công ty. Ờ, hoặc là nếu như mà công ty hông có thể nào mà cho nhân viên đi chơi á thì có, giống như là, kiểu như là, cho cái ph một cái phần tiền nào đó để mà, kiểu như là, khích lệ các bạn.
<laughs> Ừm! Ờ! <laughs> Ờ, cũng rất là hay và cũng rất là thiết thực, đúng không? Tổ chức những cái hoạt động mà vui vui để kết nối mọi người cũng như là cho mọi người cái không gian để thư giãn. Thì với cả nếu nếu mà không tổ chức được thì cho tiền, đúng không? Không có cái gì mà nó thực tế bằng cái tiền cả. <laughs> Cũng rất là hay, cũng rất là hay! Vậy thì bạn nghĩ là đối với cả ở các công công ty lớn ấy, thì họ có nên bố trí những cái khu vực nghỉ này, những cái khu vực mà để nhân viên có thể dùng làm cái nơi thư giãn khi mà họ bắt đầu cảm thấy là bị kiệt sức trong công việc không?
Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, mình nghĩ là cái này rất cần thiết luôn. Ờm, bởi vì giống như là, ừm, mọi người trong công ty có thể là nghỉ ngơi tại chỗ á, rồi, ờ, nhưng mà có một cái chỗ đẹp, rồi cái chỗ thoải mái ở trong công ty luôn. Kể ra cũng giúp ích rất là nhiều luôn á nha!
Ờ! Ồ, đúng rồi! <laughs> Ừm, công nhận, công nhận, đấy là ngay khi mà mọi người bắt đầu cảm thấy là có cái dấu hiệu kiệt sức rồi, thì mọi người có thể đi ra khu vực đó nghỉ để coi như đấy là một cái biện pháp cấp cứu ngay lúc đó, đúng không? Thì, ờ, thật sự là hôm nay nghe cái câu chuyện của bạn này, cũng như là những cái ý kiến của bạn về cái chủ đề á, là làm thế nào để có thể, gọi là, vượt qua cái cảm giác, a, bị kiệt sức trong công việc ấy, mình thấy rất là hay và rất là thú vị luôn. Cảm ơn bạn nhé!
Đúng rồi. <sniffs> Đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Cám ơn bạn nha, tạm biệt bạn.
Ừm, tạm biệt bạn nha!